Daming nagtatanong.
Ayan, sorry, eh, kamusta ka?
Sige, ayon, ano, eto medyo masakit na yung likod at saka ano puwet natin, kasi kanina pa medyo busy sa mga responsibilidad alam mo na.
<laughs> <laughs> Totoo, dahil sa mga bills, <laughs> kailangang mag-work.
Mm. Yan sa mga dahil mga bills nagkakaroon ng bill-bill, ayan. Ayun.
Ayan, <laughs> totoo, ayan.
Mm. So, kumbaga 'di ba, araw-araw naman meron tayong kinakaharap na problema?
Mm.
Kumbaga minsan, na-fe-feel natin na medyo down tayo, nawawalan na tayo ng pag-asa, ganon. So parang kailangan natin ng taga ano yun, taga lift up o taga angat sa atin, 'di ba?
Oo. Mm, totoo.